Ähm. Also ich habe jetzt immerhin mein mein Büro schon mal so eingerichtet, dass es dass es dass es fotogen ist, so mit schicken Bildern im Hintergrund und Pflanzen und so, also das wäre schon mal 'n ganz gutes Setting, um, äh, einfach auch 'n einigermaßen professionellen Hintergrund zu haben. Das wäre so ein Schritt und ansonsten, <inhales> ja, ich muss es halt wirklich machen, ne? Auch wenn ich selber auch kein Bock drauf habe, aber was muss das muss, ne? <laughs>
Mhm. So 'n Tipp kann ja auch sein, wenn man sich unwohl fühlt, einfach so trocken in die Kamera zu reden, sich 'n Interviewpartner zu suchen und so 'n Interview über irgend 'n relevantes Thema zu haben. Es fällt vielen oft leichter. Könntest du dir das vorstellen zu machen?
Mhm. Ja. <laughs> Ja, total! Also, das möchte ich jetzt gar nicht so ganz weit auswalzen, aber da hätte ich noch so `n richtig lustiges Beispiel aus meiner aus meiner Studentenzeit. Ähm <chuckles> Und zwar musste ich 'ne Abschlusspräsentation halten über meine Diplomarbeit und, ähm, hm, ich wusste, ich würde die vor meinem Prof und meiner Professorin halten und habe dann diese diese Präsentation zu Hause einstudiert, und um das nicht vor der blanken Wand zu machen, habe ich dann ein Bild von meinem Professor und ein Bild von meiner Professorin gezeichnet und an die Wand geh ge geheftet. <laughs> Und dann hab ich so, ähm, meine Präsentation meine Präsentation vor diesen Bildern dieser dieser beiden Menschen gehalten, und das hat mir tatsächlich sehr geholfen.
Mhm. Das ist ja 'n super guter Trick für alle Menschen, die 'n bisschen, ähm, Bühnenangst haben. Äh, dass man das so lösen kann, dass man sich da schon mal so mit komfortabel macht vertraut macht, indem man sie zumindest bildlich sieht. Find ich, ist 'ne sehr, sehr schöne Idee. Hast du noch so 'n Hot Tipp für mich? Was
<laughs> <laughs> Ja. Ja. <laughs> Ah, ne. Ich glaube ich glaube ich wäre erst mal durch und ich bin echt froh, dass ich, ähm, mal meine Social-Media-Nutzung im Rahmen meiner Arbeit, äh, darlegen konnte, und das hat mir jetzt auch wirklich noch mal gezeigt, dass ich wohl echt nicht drum rumkomme, äh, bald noch mehr Bilder und Videos von mir aufzunehmen und mich dann so zu präsentieren, und das war jetzt eigentlich 'n schöner Denkanstoß. Also ja, äh, vielen Dank für das super s super interessante Gespräch.
Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen ermutigen, das zu tun. Ich wäre auf jeden Fall gespannt, dich zu sehen.